Oh iya sih, tapi jauh juga ya, maksudnya kayak hampir seb itu sebulan tuh, <clicks tongue> lan sebulan sebelumnya.
Heeh. Iya, mhm. Nggak ada dadakan di sini, Kak. Udah gitu di undangan itu, di tidi aku cantumin juga, aku kan ngeliatin yang lain-lain juga ya, eee, takut nggak nggak datang juga, mereka bisa aja u walaupun udah sebulan sebelumnya, bisa jadi mereka tuh udah ada rencana ya, Kak, ya, di agenda mereka. Heeh, jadi aku bilang, eee, s misalkan, eee, 3 hari sebelumnya, gitu kan, "Tolong yang nggak bisa," gitu kan, eee, "kasih tahu." gitu aku bilang, supaya nggak kebuang juga makanan, jadi aku bisa ngitung heeh, kurang lebih.
Mmm. Heeh. Oh, gitu. Heeh. Oh. Iya iya iya, iya sih. Oh oke. Nah, terus mereka akhirnya datang tuh kan di jam itu tuh. Di jam itu kan akhirnya banyak orang tuh, nggak yang kayak sendiri-sendiri gitu kan, akhirnya rame tuh kan. Nah itu gimana tuh, akhirnya tuh mereka, eee, responnya mereka gimana tuh pas liat tuh, awalnya tuh?
Iya. Ya kalo Ya kaget, lah Kak, waduh makanan gitu kan. Udah gitu aku makanannya udah kayak model ala-ala, eee, prasmanan gitu kan. Jadi taruh di atas meja, biasanya aku udah tahu tuh, makanya aku nggak mau mereka datang lebih cepat, karena aku, eee, jadi stres gitu, Kak, aku mau udah selesai makanan, udah siap di meja. Eee, apa, udah bersih juga loh dapurnya gitu Kak, aku nggak mau masih berantakan. Nah
<chuckles> Oh, iya iya. Heeh. Heeh. Oh, oke.
jadi jamnya aku tentuin, aku nggak mau misalkan dia datang jam berapa, jawabnya aduh jadi bingung gitu, aku ng ng nggak enak gitu loh, kalau masih di dapur. Mereka datang kaget lah, Kak, ngelihatnya, "Aduh banya banyak banget nih gitu, mesen makanan?" gitu, suami aku bilang, "Enggak, istri aku yang masak semua." gitu, "Hah?" gitu kaget.
Nah Iya sih. <laughs> Nah, terus, merek mereka kan kayaknya nggak pernah nyo apa ya, aku nggak tau, mungkin mereka pernah nyoba prasmanan gitu apa nggak, gitu? Kayaknya nggak ya?
Aduh. Nggak mereka kenal, itu tahu, mereka tahu. Di sini makanannya d eee, kalau pesta d eee, perusahaan juga kayak begitu adat, cuma makanannya kayak salad-salad ya, mereka banyak kayak salad-salad gitu Kak, salad-salad, terus sate ayam sih ada, mereka kenal ya, cuma satenya tuh, eee, kayaknya tuh 2 tusuk, apa 3 tusuk kali ya, kalau ukuran Indonesia, dijadiin satu, 1 sate, gede banget satenya.
Oh mereka kena or tau ya?

Oke, nah terus di sana tuh kalau tadi kan Kakak bilang tuh, kayak acara ulang tahun gitu. Nah itu kalau di sana kayak kayak gimana tuh berarti, kalau misalnya kayak ulang tahun gitu?
Kalau ulang tahun di sini tuh nggak makan nggak makan Kak, ternyata, waktu pertama aku juga kaget ya. Kan kalau diundang tuh enggak, kalau di kita kan kalau diundang tuh selalu udah makanan Kak, jadi aku gak makan dong dari rumah, aku pikir, eee, aku agak bingung pertamanya, iya, eee, udah bingung pertama nih, loh, kok jamnya kan aku tanya sama suami, "Jam berapa gitu, acaranya?" "Oh, jam berapa aja!" Itu aja d aku udah bingung Kak, "Hah, udah beda," gitu.
Oh gi nggak makan? Oh oke oke, terus? Bener. <chuckles> Iya. Oh, nggak ada jam p ini, maksudnya kayak nggak ada d iya, waktu persisnya gitu, nggak ada, gitu ya?
Enggak ada, Kak, jadi seharian itu terserah mau datang jam berapa, "Oh nggak enak banget," dalam hati aku ya. Nah udah, tapi nggak papa deh aku pikir, "Ah, dapat makanan pengen tahu juga gimana," gitu kan waktu pertama-tama, udah dateng nih, Kak, datang selametin kasih hadiahnya, terus udah gitu, eee, ditanya, "Mau minum teh, apa kopi?" Karena kami datang itu m masih pagi ya deh gitu ya, jam 10 gitu kan. Udah, minum deh suami aku kopi, aku biasanya, "Udah, aku teh aja," gitu. Supaya enggak pakai gula Kak, kalau kopi aku suka pakai gula sama susu soalnya.
<chuckles> Oke. Heeh. Oh, oke. O heeh, oh ya, Kak, bentar, itu di situ udah ada orang lain belum, pas pas dateng tuh?
Mhm.
Maksudnya ada
Belum belum belum ada belum ada. Jadi bener-bener orang apa tuan rumahnya gitu, heeh, o bo orang pertama, udah masuk dikasih kopinya, kasih tehnya. Nah, terus udah gitu, eee, ditanya, "Mau tart nggak?" Dia bilang gitu. Nah aku kan kek kayak ngikutin suami aku aja gitu loh, "Oh iya, boleh boleh." Nah, aku pikir kue tart tuh, eee, biasanya kalau aku di rumah ya, di tanah air, kue tart pesen gitu loh, Kak, kayak tium eee, tiup lilin gitu loh, bener-bener kue tart-nya eee, ulang tahun heeh, betul, di sini enggak, ternyata tuh bisa aja misalkan dia pesen, eee, atau dia beli lah, misalkan kayak kue lapis legit contohnya, tapi ini bukan kue lapis legit ya, eee, tart-nya mereka lah gitu. Entar ada yang dari apel eee, dari apel, apel tart gitu ada, terus apalagi, ntar milih, eee, "Kamu mau yang mana, mau yang ini misalkan, eee, red velvet, apa mau yang ini" heeh, kalau dia ada banyak macam, ya kadang juga cuma misalkan katakan mereka belinya udah potongan, ada juga yang begitu.
Oh, orang pertama, oke. Heeh. Oh, heeh heeh, buat ulang tahun, heeh. Heeh. Oh, kita disuruh milih?